ครับผม อา เอ๊ะ เราคุยกันในเรื่องที่สนุก ๆ เนาะ เอ๊ะ อยากรู้ว่า ในเรื่องของกลิ่นที่คุณรับมาเนี่ย มีกลิ่นของอาหารอะไร อีก ไหมครับ? ที่แบบว่าคุณดมแล้วเนี่ย คุณจะไม่ยอมกินเลยอะ ประมาณนั้นน่ะ <chuckles>
ค่ะ เอาจริง ๆ นะ กลิ่นที่ดมแล้วก็ไม่กินเลยอะ น่าจะเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนกลิ่นผักขมอะค่ะ คือกลิ่นมะระ คนกินผักนะ ใช่ แต่ว่าคือถ้าดม อ่า เขาเรียกว่า เหมือนต้มจืดที่เป็นมะระยัดไส้อะค่ะ อันเนี้ยไม่กิน ไม่กินเลย เราก็แปลกเหมือนกัน เพราะว่า ถึงมันจะหอมหมูบ้าง หอมอะไรบ้าง แต่มันมีกลิ่นมะระเข้ามาค่ะ อันนี้ไม่เอา โดยเฉพาะกลิ่นขม ๆ เนี่ยไม่ เอา อืม
อืม อ๋อ กลิ่นเหม็นมะระ ครับ ๆ ๆ อืม ครับผม อา อ๋อ เหรอครับผม? อา แล้วถ้าเกิดว่า เราจิ้มแต่หมูที่อยู่ในมะระ ออกมาทานเนี่ย อันนั้น รับได้อยู่เปล่า? <chuckles>
ใช่